Hey, äh, ich dachte, wir können vielleicht mal über Feedback sprechen, und zwar ist es bei mir so, also, wenn ich 'n Fehler mache und man mir Feedback gibt, kann ich das sogar sehr gut annehmen, weil, ähm, na ja, man will sich ja auch verbessern und g ganz ehrlich, jeder macht mal Fehler. Was ich aber also, manchmal zum Beispiel denkt man ja, man ist im Recht oder man findet es sogar nach reiflicher Überlegung noch, aber dann hat halt 'n Vorgesetzter 'ne andere Meinung, gegen den man halt ja nicht wirklich was sagen kann, ähm ja, oder manchmal passieren halt einfach so blöde Sachen, also keine Ahnung und im Prinzip kann‘s einem ja egal sein. Also, ähm, es passiert mir dadurch ja nix, weil ich weiß, das ist dann irgendwie nicht so oder so, aber trotzdem stört mich das dann ganz doll und deswegen, ja, können wir ja da ja einfach mal drüber sprechen.
Mhm. Mhm. Ja, absolut. <clears throat> Also, danke für deine Offenheit auch und ich denke, das ist wirklich 'n Problem, was viele Leute haben. Einfach Feedback konstruktiv und positiv irgendwie annehmen zu können, muss ja auch geübt sein, ja. Ähm, ja, und es einfach nicht persönlich zu nehmen ist schwer, weil, ne weil man macht ja auch seine Arbeit gerne und mit Stolz und wenn da dann irgendwie kritisiert wird, auch wenn‘s konstruktiv gemeint ist, das kann schon schnell an einem nagen oder man kann‘s schnell persönlich werden, weil man sich selbst mit seiner Arbeit manchmal verbindet, ja. Al
Ja, klar. Ja, das mit dem Verbinden, das, ähm, ist dann wohl so. Ich kann dir 'n, ähm, Beispiel sagen, das, äh das zei das, äh, bringt das auch gut auf den Punkt, und zwar, äh, bin ich tatsächlich Lektorin. Also, ich würde sagen also, Autorin auch, aber ich na ja, ich kenne halt diese Komma-Regeln im Duden ziemlich gut.
Bitte, ja. Okay.
Und, ähm, dann habe ich halt mal was, äh, lektoriert für so 'n Projekt und, ähm, das war dann eben ein deutscher Text, den ich selbstverständlich, ähm, dann da fehlerfrei lektoriert habe, und dazu waren so 'n paar englische Notizen, also, quasi so auf 'ner Metaebene. Das war dann nicht der eigentliche Text. Die habe ich halt nur so als Anmerkung durchgelesen, ich habe die nicht lektoriert.
Mhm. Ja. Hm. Mhm.